Ой, у меня тут сейчас будет такое событие, ам
Так.
очень волнительное. А, у меня назначено, а, интервью на работу
Мгм.
И это уже, так, 3 раунд, и он будет с руководителем. И меня, на самом деле, да, так вот хорошенько так потрясывает. Я очень волнуюсь. Я очень боюсь, а, того, что я а, я даже не знаю, чего я боюсь. Вот это интересный момент. Думала, щас с тобой поговорюсь, и мы по поговорю с тобой, и мы с тобой сможем как-то, а, разобрать это всё на кусочки, все эти
М, серьёзно. Мгм.
всю эту кучу моих эмоций и проанализировать, а, чего я вообще боюсь. И, может быть, мне тогда будет легче понять, как мне справиться с этой тревожностью, с этим стрессом. Поскольку это для меня очень важное событие и мне бы хотелось получить эту работу. Мне нравится работодатель, я уже прям себе представляю, как я там буду работать и <chuckles> делать всем полезные вещи, проявлять свою компетенцию. Но вот я боюсь, что страх может сыграть со мной злую шутку.
Мгм. Мгм. Слушай, ну да, во-первых, э, прям поздравляю тебя уже с 3 раундом, это значит, первые 2 прошли как бы успешно, это прям вот такие весомые шаги. Во-вторых, э, я не знаю, тебя для начала успокоит немножечко хотя бы эта вот мысль или нет, но в такой ситуации это абсолютно нормально- чувствовать волнение. Это важное событие. Это вот, э, общение, во-первых, потенциально с твоим будущим, м, вот начальником. А, то есть как-то естественно, что подсознательно, сознательно есть желание какое-то вот хорошее впечатление провести. Абсолютно нормально твое волнение, особенно вот действительно, если хочется эту конкретную работу получить,- это всё абсолютно понятно. То есть, не знаю, это помогает тебя немного успокоить или нет, но, во всяком случае, это не что-то из ряда вон для начала. <chuckles>
Спасибо. Так. Ха. Думаешь?
Теперь смотри. Мгм.
Приятно это слышать.
Давай всё-таки будем с тобой пробовать, возможно, уменьшить эту тревогу, возможно, разобраться, что тебя особенно смущает вот в этом роде. И как-то вот будем из этого исходить, пытаться с этим бороться.
Мгм.
Вот скажи, а, у тебя уже когда-то был, возможно, опыт именно вот каких-то подобных интервью, вот, н с начальником, вот, на таком подобном уровне, или это, может быть, 1 раз, и тогда, может быть, это тебе особую такую, вот, от неизвестности ещё страх добавляет? Вот как ты думаешь, что здесь фактор?
Ты знаешь, на самом деле у меня были уже такие, конечно же, о был такой опыт, я уже не 1 раз устраиваюсь на работу. А, но каждый раз со мной это происходит как в 1 раз. Я волнуюсь как школьница перед, я не знаю, перед первым первым, м, сентября. То есть, э, я я не знаю, понравлюсь ли я ему, может, не понравлюсь, а как я буду одета, что я одену, надо вот эту причёску сделать, а вот эта причёска, она, э, так скажем, а, улучшить улучшит результат моего интервью или нет? То есть у меня вот всё завязано на результате, да, пройти.
Мгм. Мгм. Мгм. Ага.
И я даже как-то не думаю о том, а а насколько у меня хорошие навыки. Может быть, я не очень хороший спец Я не об этом думаю. Я думаю о том, как-то вот, понравлюсь ли я на вот э, м Понравятся ли мои, э, так скажем, качества, ну, не деловые, не профессиональны, да, а вот именно, а, как я расположена к нему, какой мне выбрать тон, как общаться, что говорить. Вот эти вот меня вещи мучают, и больше всего у меня от этих вещей возникает вопросов и волнений.
Мгм. <chuckles> Ну да да. Мгм. Мгм. Мгм. Ну, вот да, это на самом деле очень понятное такое волнение. Действительно, у многих вот, э, вот думается как бы что его надеть, какую причёску сделать- это вполне себе понятно, потому что ты общаешься даже не с потенциальным коллегой, а с потенциальным начальником. И, конечно, каждый из нас хочет произвести какое-то такое положительное впечатление, даже если это уже твой текущий начальник и просто он там заглядывает к вам на собрание, да.
Да.
То есть это такой вот очень вполне себе понятный страх. Мы можем как-то, знаешь, по кусочкам всё это расщепить, по этапам и попробовать придумать какие-то такие маленькие предварительные шаги, маленькие решения, чтобы как-то, знаешь, по кусочкам снять тревогу. Будем так делать?
Давай. Супер.
Ну, тогда давай начнём, собственно говоря, с одежды и причёски, да.
Давай.
Вот представь себе, то есть у тебя было уже 2 каких-то интервью, ты, наверно, читала что-то о компании, то есть ты, наверное, более-менее понимаешь, какой у них там, ну, дресс-код, вот что ли, что у них принято, насколько всё строго. Есть такое?
Мгм. Да, ты знаешь, это, наверно, единственная, э, компания, в которой я буду интервьюироваться, которая, ну, ещё на уровне сотрудника по персоналу, сообщила мне о том, что у них есть определённый дресс-код. Ну, то есть это не форма какая-то там, это не униформа, но они предпочитают, чтобы, э, женщины ходили в юбках или в брюках, там никаких джинсов, никаких спортивных штанов или шортов. То есть как бы да, в этом плане. Поэтому я и зациклилась на одежду, насколько мне нужно быть там строгой, какой-то деловой, профессиональной выглядеть, да, чтобы, э, ну и не и несильно перегнуть палку, и при этом выглядеть достойно, подходяще для их, эм, требований.
Мгм. Так. Мгм. Мгм. Мгм. Ну, вот ты знаешь, если на самом деле тебе, э, сотрудник отдела кадров уже прям на старте упомяну <grunts> посчитала нужным упомянуть, что это вот такой вот у них есть, то, скорее всего, они довольно-таки весомо на это обращают внимание. То есть представь себе, как бы ты в подобной компании одевалась на рабочий день. Вот если бы ты там уже работала, что бы ты одевала просто в свой стандартный рабочий день? То есть там, возможно, какие-то вот брюки с пиджаком, какого-то нейтрального тела, какая-нибудь кофточка, блузка, вот что-то такое, скорее всего, было бы, да?
Мгм. Мгм. Ну да, я думаю, точно, это будут не дырявые джинсы и не драная футболка какая-нибудь с с флагом. Да, я думаю, что, скорее всего, я спокойно отношусь к платьям, спокойно отношусь, э, к блейзерам, а, к брюкам, поэтому к рубашке. Я думаю, что да, такой вариант меня бы вполне устроил. Я бы так могла выглядеть.
Мгм. Мгм. Ну вот тогда, в принципе, я бы посоветовала тебе так примерно одеться на и на интервью. То есть или деловое платье, или вот какой-то вот, э, брюки больше в деловом стиле с каким-нибудь пиджаком и с какой-нибудь вот, э, блузкой, э, допустим, нейтральных цветов. Да, потому что если тебе эйчар не упоминала, то ты м можешь быть не уверена, как они относятся, допустим, к ярким акцентам. То есть, допустим, всё строго деловое, но блузка, например, ярко-голубая или красная. Этого мы пока не знаем, так? Или знаем?
Мгм. Мгм. Нет, не знаем. А вот как ты думаешь, да, вот какой всё-таки мне выбрать цвет, да, м, вот этой одежды? Какой-то чёрный, чёрно-белый или, может, пастельные тона? Ну, понятно, что это будет не горошек и не цветочек, но вот здесь вот тоже вот эти вот терзания у шкафа меня, значит, так, э, загоняют в тупик.
М. Мгм. Ну да. Мгм. Я бы тогда сказала: ра если мы не знаем, как относятся к ярким цветам, раз дресс-код такой вот важный, то чтобы, знаешь, чтобы себя успокоить и чтобы, скорее всего, не прогадать и, опять-таки, чтобы показать вот этому потенциальному начальнику, что вот она я, я как бы вписываюсь в вашу в атмосферу, да, чтобы ты вот к ним там, грубо говоря, зашла в кабинет, и он сразу увидел: "А, вот этот человек, я таких вот одетых у себя в офисе каждый день вижу, она прям вот выглядит уже, как мой сотрудник", да.
Мгм. Так.
Вот такое вот ещё впечатление создать. Ты знаешь, я бы тебе посоветовала тогда выбирать что-то такое нейтральное. То есть в плане цвета кофты или блузки, знаешь, там все оттенки бежевого, все оттенки белого, там, может быть, даже вплоть до какого-то там лёгкого кофейного, знаешь, вот вот что-то такое. То есть такие более-менее нейтральные, но не обязательно прям белоснежные, но вот что-то в этом вот ро плане, знаешь, чтоб не пугать. Оттенок, соответственно, если это будут брюки и пиджак, например, то тоже что-то, знаешь, в таких, а, в деловых рамках. Может быть, что-то чёрное, может быть, что-то тёмно-синее, но тут, знаешь, в зависимости от того, что у тебя есть. То есть, я так понимаю, более-менее деловой гардероб у тебя уже есть. То есть опять-таки, не стоит себя напрягать тем, что вносить ещё стресс в плане там поездки по магазинам, если ты вполне обладаешь уже необходимым спектром, да? Мгм. Вот, скорее всего, у тебя что-то же такое есть, какой-то набор, и можно, в принципе, что-то такое стандартное подобрать, я думаю, да?
Ну да. Ну да. Мгм. Мгм. Ой, я бы хотела этого избежать, да. Ты смотри, вот смотри, что у меня есть. У меня есть такого небесного цвета, такого пастельного, м, голубой, а, пиджак. И я думала под низ одеть не рубашку белую, знаешь, а пиджак, он такой строгий, а, м, футболка, м, обычная белая футболка и какие-то брюки. Вот как ты думаешь, вот такой внешний вид
Мгм. Мгм. Ага.
он будет достойным для того, чтобы я появилась на интервью, или всё-таки лучше рассмотреть какой-то, может, более такой бизнес-стиль?
Мгм. В принципе неплохо. То есть, если это будут формального вида брюки и вот пиджак, э, вот такого небесного оттенка, то есть он там не не черный, но тоже вполне себе такой, делового кроя, скажем так, пиджак, да.
Да.
Мгм. Тогда, в принципе, это может сработать, особенно если он делового стиля и под ним просто будет что-то белое, что не особо привлекает к себе внимание. То есть, м, знаешь, такая тоже футболка без надписей, допустим, и там не обрезанная, стандартной длины какая-то футболка. В принципе, вполне себе можно сможет сработать, да. Или вот футболка, или какая-нибудь там кофта, блузка, но сейчас уже, на самом деле, к футболкам тоже нормально относятся, особенно если сверху это вполне себе вот тебе сделали такой акцент на том, что или так брюки, или юбка, и вполне себе вот брюки даже с таким офисным пиджачком- должно выглядеть вполне неплохо.
Мгм. Мгм. Да. Слушай, ну здорово! У меня тут немножечко, уже хотя бы 1 проблема с тем, как одеться и по этому поводу не волноваться, уже решена. Прям вот испытываю огромное облегчение. Там ещё остались вопросы с причёсками, ну, как-нибудь потом, в другой раз. Спасибо те большое за то, что всё мне разъяснила, и я чувствую, м, э, более уверенной себя, м, в принятым, а, нами с тобой решении. Спасибо.
Мгм. <chuckles> Да. Мгм. Ну, я действительно очень надеюсь, что вот такие вот советики как-то помогут. И, знаешь, вот шагом шаг за шагом такие какие-то практичные мелкие вопросы снимать, и это уменьшит твоё волнение в целом и как бы снизит поводы для тревог перед интервью. Удачи тебе!
Спасибо, всего доброго. Пока-пока!